Ờ, thì, ờ, thật ra là lúc đầu qua là mình cũng chưa hối tiếc lắm nha, mình vẫn còn là nhởn nhơ. Tại vì, à, lúc đó hồi mới qua là mình, ờ, cũng khá là tự tin với bản thân và mình cũng suy nghĩ là cái công việc đó là có rất là nhiều người, tại vì, à, thật ra là cái nghề nghiệp của mình là làm IT. Thì cái lúc đó mình vừa qua cho nên cái thời gian đó mình còn nhởn nhơ, cho tới khi mà mình đi xin việc, đi tìm việc thì lúc đó là mình mới phát hiện á là cái ừm, có nghĩa là cái môi trường xin việc bên đây nó khắc nghiệt hơn nhiều so với cái, a, cái cái nơi mà trước kia mà mình ở. Tại vì thật ra là trước đó là mình cũng x làm ở một cái nước khác, hông phải ở Việt Nam. Thì, ờ, sau đó là mình qua cái quốc gia này thì mình cảm giác là, ô kê, sao ở đây tìm việc khó quá. Thì lúc đó là mình cũng hơi bối rối rồi, nhưng mà đùng một cái lúc sau là bạn biết sao hông? Có nghĩa là
Ừm hứm. Ừm, đúng, đúng rồi. Ừm. Rồi, ừm, thì khi đấy mới thấy khó khăn. Ừm. Ừm. Rồi. Ừm. Ừm, nó như thế nào? Ừm.